Mmm, betul.
Gitu. Enggak tahu keluh kesah susah susah, mereka disuruh jadi itu, woi! Langsung mang. <chuckles>
Betul, dan itu Mhm. It itu bagus sih itu bagus. Karena apa ya, selain real nyata langsung terjun ke masyarakat itu, apa ya, itu memberikan contoh ya untuk pemuda-pemuda yang lain untuk berkontribusi serupa ya, Mas, ya.
Iya. Iya. Mhm, hmm. Mhm. Iya, betul. Betul, betul, Mas, betul. Sama, sama kalau nonton, eee, di media sosial yang lebih ke video pendek tuh, Mas, sempat juga tuh nonton, Mas, eee, ini, eee, kayak ada orang pura-pura, pura-pura miskin gitu, Mas. Ada orang pura-pura kelaparan gitu ya. Eee, dia, dia social experiment namanya. Jadi dia, eee, minta tolong orang kasih dia makan atau beliin dia makanan kan. Nah, tapi yang diminta tuh orang-orang yang nggak punya juga, Mas, biasanya.
Hmm. Heeh. Yang mana? Heeh. Heeh, heeh. Oh, iya iya iya, betul. Ke orang lain ya, i <laughs> betul betul. Wah itu juga <laughs> agak susah juga sih sebenarnya, kalau mungkin mereka dilema kali ya? Tapi ada juga yang bantu ya?
Heeh. Betul. Betul. Nah, tapi bantu, Mas. Nah, yang bantu langsung dikasih uang banyak banget sama dia. Karena dia sebenarnya orang kaya kan.
<laughs> Iya.
Heeh, dia orang kaya betul.
Pura-pura aja ya, jadi orang yang enggak punya ya.
Betul. Nah, di situ kan artinya, apa ya, jadi mengajarkan suatu nilai kan kalau kita jujur, kalau kita, eee, bisa berbagi dari ketidakpunyaan kita juga gitu kali ya, dari kekurangan kita juga gitu kan. Itu kan sebenarnya, eee eee, akan ada dampaknya dan akan ada benefitnya juga ya sebenarnya ya.
Hmm. Iya. Betul. Ah, betul betul. Tapi, apa ya, di sisi lain mungkin kalau yang melakukan aksi nyata seperti itu mungkin ya kita harus apresiasi juga sih. Tapi, apa ya, menurut saya begini, eee, anak-anak muda sekarang yang mempersiapkan dirinya untuk menjadi lebih baik di kehidupan yang mendatang, lebih kehidupan hari-hari mendatang itu juga perlu diapresiasi kan?
Gitu, git Mhm mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm Betul, betul, Mas. Setuju.
Heeh, jadi mereka lebih siap kan? Untuk menghadapi kehidupan di tahun-tahun mendatang, itu juga perlu diapresiasi sih menurut saya.
Iya. Iya. Iya, betul betul banget, Mas. Apalagi, eee, sekarang banyak ini ya, Mas, ya udah mulai banyak hal-hal yang nggak bener tapi dibikin bener kan.